うーん。
そこをこう無くして、こう物事をはっきり言うとかね、そういったものも結構大事なのかなって思いましたね。
うん。 へえ、でもなかなかその癖でね「あ」とか「え」とか言ってしまわないですか？なんか。
言っちゃうんですよだから電話とかでも気をつけて、はい、そこうん、でも意識をちょっとしてみるじゃないですか。めちゃくちゃ言ってるんですよ、自分。
うん。 まあ、意識しても言わないように。 はい。 <laughs> ななるほど。<laughs> うーん。
<laughs> あ、今も言ってる。で、電話するじゃないすか。「ああ、すいません」とか、あって、いらないじゃないですか。すいません明日予約したいんですけど、ああ、すいませんとかって言ってるの。はい、じゃそれをなくすっていうのはすごくシンプルですけど結構大事だなって感じました。
はい。 ああああああ。 はい。 うん。あ、言っちゃいますね。 ああ、ああ、っていうか私も言っちゃ いや、なんか言っちゃいますよね、ああ、とか。
<laughs> そうなんですよ。それ多分ね、あの、私達、ま、口癖になってると思うんですよ。
あ、なるほど、ええ。
はい、それをこう直すだけで結構、通話の印象も変わったり、自信は、も持ってる人なんだなっていうのを錯覚させたりとかできると思います。
錯覚をさせるんですね、じゃあ。うーん。うーん。
はい、それって結構大事だと思うんですよ。 自分をマーケティングするんじゃないですけど、そういうちょっと意識してますね。はい。
あ、なるほど。 ああ、そうなんですね。あ、今日は、あの、ビデオ会議で好印象を与えるコツ、とても、あの、為になりました、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。私の経験シェアできてすごく楽しかったです。
あ、はい、失礼いたします。
失礼いたします。

ああ、そうですよね。まあ、言ったら声のお仕事ですもんね。声出して教えるということですもんね。うん。え、じゃあ、声も、あの、喉もすごく大事にされているんですか、冬場とか。
はい、そうなんですよ。声、うんうんうん、その通りです。 ああ、まあ、一応マスクしたりとか、まあ、することは多いんですけど、声の出し方っていうのを1回研修を受けましたね。アナウンサーの方からどういうふうに声を出すのか、滑舌の良さをよく、す話せてるか、今って本当何て言うんですか、こう ZOOM とかで繋がっていく感じな仕事も多いじゃないですか。
へえ。 はい。 ええ、あ。 へえ。 ああ、へえ。 うん。 そうですね、はい。
その中でどうやってこう、うまく立ち回れるかっていうところはやっぱりこう話し方
うん。 うんうんうん。
の、声の出し方。
うん。
トーンとか結構関係あるみたいなんですよ。
んん、ですよね。やっぱりちょっと素人では、あの、活舌悪かったりとか、声のトーンとかね、あの、優しい雰囲気とかね。出す出すのは難しいですね。
はーい。 うん。 そうなんですね。うん。 はい。そこをね、極めていくと意外と結構いけるんじゃないかなと思ってます。
ねえ、え、じゃあ、あの、なんで、そういうスクールに、かよ通われたってことですか、こういうの。
そこは、い1回か2回の単発の講座だったんですけど、基本を学びましたね。
うん。 あ、でも良かったですか。
良かったですね、やっぱりこう武道とかで丹田って言われるへその少し下の位置があるんですけど、そこに力を入れてこう声を出すとか。
はい。 うん。 へえ。
そういったね、こう背筋の伸ばし方、あとは家での滑舌の練習方法とか。
はあ。 え、滑舌良くするにどうしたらいいんですか、私滑舌悪いんです。
あ、やっぱりあ、読むことですよね。
あ、やっぱり読む読む読む、こなす？
はい、読んでこう滑舌を良くしていくってすごい大事だと思うんですよ。